Cuéntame, ¿qué parte de tu trabajo te hace sentir tú mismo?
Mm, pues fíjate que, eh, es una pregunta, no sé si decir complicada de contestar Me gusta, me gusta en realidad, pero pues
Okey. Vale.
ah, para mí hasta este momento había sido un poquito complicado, eh, sentirme en realidad yo mismo, eh, en mi trabajo, am
Cuéntame, ¿por qué?
Sí, pues mira, resulta que yo yo pues hago la la la música, ¿no?, entonces es como de que ah, a lo largo de de todo mi proceso, eh ah, por ejemplo, han han existido personas, eh, por ejemplo, tuve una relación en la que
Ajá.
esta chica pensaba que como que como que éramos dos personas diferentes, ¿sabes?
Okey. <chuckles> Ajá.
Este, em, y y en realidad jamás, eh, yo era era curioso porque yo tampoco lo comprendía, ¿sabes? O sea, yo no, no podía hacer como esa distinción o o o o no sabía si en realidad necesitaba hacer esa distinción entre l el yo que hace música, y pues el yo que hace pues que todo lo demás, o sea, al final soy la misma persona, ¿no?, am, ye
Vale. Claro. Y aparte en el área de la música está muy pegado a tu persona igual.
Exactamente. Sí, sí, justamente. Entonces, por ejemplo, eh, esa era una de las cosas que que me hacían como mucho cuestionarme si realmente era era yo mismo o o no, o estaba intentando como aparentar y así. Am, pero pero en realidad, yo, por ejemplo, me empecé a presentar más en vivo, después de que se terminó esa relación, y, mm, <smacks lips> y y era como de que sí, o sea, es es bien curioso, eh, podría yo llegar a decir que el único momento en el que, eh, sí me pongo una máscara, o o se puede decir que actúo, vaya, más bien, es cuando estoy en arriba del escenario, pero, pues, al a a exactamente. Al final de cuentas, es para eso, ¿no?, es para dar algo más, vaya, o algo más como un espectáculo, un show, vaya. Am
Ah, okey. Vale. El escenario. Claro. Bueno, y e en el mundo de la música, pues, se vive mucho de de los shows. Obviamente, siempre hay que como que atraer. Pero al menos, ¿tú por qué crees que es una máscara? ¿Y en realidad no crees que, en realidad, esa persona eres tú?
Ujú. Mm, mm, yo creo que sí soy yo, yo creo que sí soy yo, solo que puedo notar que, em, eh, que pues e es una máscara porque ha hago cosas, o sea, me transformo como en la estrella, en realidad, es que, no sé, es complicado de de explicar porque, mm, podríamos decir que hago cosas que yo no haría normalmente.
Okey, como que, no piensas tanto, ¿no?
Ajá. Sí, sí, podríamos, eh, justo, sí, es que siento que podríamos reducirlo a eso, eh, o o quizás pienso de más, ah, en en qué hacer, mm, por ejemplo, ¿no?, para para ser más llamativo, más atractivo, mm, la verdad no te sabría contestar, hermano, eh, fue una buena pregunta, ¿eh? <chuckles>
Claro, porque, pues yo al menos, yo toco y luego pasa que, como que me transporto, me pues me libero, ¿no?, igual llego a cantar y hay veces donde sacas como esa frustración, ese como, ese deseo y en realidad, como que se lo compartes al mundo, es como una parte muy íntima, luego, ¿no?
Ajá. Ujú. Sí. Pues sí, sí, siento que también depende mucho de pues la música que hagas, pero sí estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh?, sí, es como muy, muy liberador, es algo que también va hacia afuera, mucho, sí.
Y, por ejemplo, ¿qué anécdota o qué cosa que hayas vivido, al menos en el área de la música, te has sentido como tú mismo, como que eres auténtico?
Ujú. Ujú. Pues yo creo que a la hora de ha hay una parte de de todo Bueno, a ver, yo ha hago música, soy, eh, productor, eh, soy compositor, soy cantante también, este, soy diseñador gráfico, ahí le muevo, am, y pues yo mie medito. Sí, sí, sí, sí, en realidad sí, soy soy un artista completo, vaya, y yo me hago el marketing a mí mismo y vaya, artista independiente, dos mil veinticinco.
Vale. Te te gusta el arte. Claro. Y te te te gusta, eh, todo tipo de arte, me supongo. <chuckles>
Eh, pues sí, en realidad fíjate que lo disfruto mucho, la música en especial para mí estar en un evento, eh, donde haya música es, eh, mm es otro mundo, pero me gusta mucho la pintura, la arquitectura, también la moda. Yo creo que la moda debería ser considerada un arte, no sé si lo sea. Este
Claro. Eh, creo que sí, bueno, la verdad, en mi ignorancia, no estoy seguro, pero yo que sepa sí, la moda es como un tipo de arte.
<chuckles> Tiene que, de verdad, sí, definitivamente. Pero ajá, dime.
Bueno, yo yo al menos de lo que pienso del arte, yo siempre he pensado que el arte es algo que que inspira y que transmite, ya sea, como te digo, en la música, en en pintura, pero hasta en muchas cosas, en ingenierías, en en el deporte, algo que transmite algún tipo de sentimiento, para mí es un arte.
Sí, sí. Ujú. Ujú. Ujú. Eh, sí, por supuesto. Justo lo que dices es yo yo siempre decía que que se me hacía como el el punto en el que convergía, eh, el el humano como como lo más humano posible, vaya. Siento que el el arte demuestra eso, como lo más, pues, de cierta forma, animal que tenemos, ¿sabes?, porque solo sale, solo nace de uno y ya, es como instintivo.
Claro. Así es. Y ahora sí, a lo que te decía, ¿tú que has vivido con con tu arte? ¿Qué qué anécdota te ha e te ha dicho que que esa noche te sentiste tú?
<chuckles> Sí. Pues fíjate que, eh, co como te decía, bueno, no sé, siento que también hay hay veces que que pueden llegar a pensar las personas que tengo como una vida siempre muy interesante y que hago cosas así como de que siempre en eventos o así, pero pues es como 50/50, ¿no?, eh, sí estoy en eventos y así y arreglado y con un gran outfit y así, pero pues, eh, también estoy en chanclas el otro 50% del tiempo, ¿no?, en en mi en mi cuarto, pues haciendo la música, ¿no?, porque produzco en un en un en el la computadora vaya, en un programa.
Ajá. Claro.
Este, entonces, en yo creo que para mí, eh, es un momento muy, muy bello el construir un instrumental, mm, porque, mm, soy yo solo, yo solo es algo que disfruto mucho, no es lo mismo hacerla con con alguien más o hasta ahora no no he sentido ese placer que siento cuando lo hago yo solo.
Vale. Cuando la haces sola. Okey.
Sí, justamente es el como el ir, pues yo si siempre trato de, mm de ir más allá, no de superar mi anterior obra, solo de seguir yendo más allá, eh, y y sí me metí mucho a lo de producción y y sé o sea, sé mezclar sé sé domi o sea, domino las frecuencias dónde posicionarlas dentro de una mezcla para que al final todo suene en su lugar y del volumen más alto, por ejemplo, ¿no?, para las plataformas, es todo un rollo, m me m
Igual Ajá. Okey. Te gusta. Te te gusta mucho entonces. <chuckles>
Me gusta muchísimo, la verdad es eh sí sí no, es que en ¿has visto la película de Saúl?
Eh, claro, <chuckles> es muy conocida.
Ujú, cuando cuando entran en estado de flow, yo me siento así, cuando hago un beat, este, y y sí, yo creo que es es algo como es algo tan íntimo, o sea, es que literal soy yo en la esquina de mi cuarto, a veces con las luces apagadas escuchando la música en mi mundo Sí, sí, sí, literalmente, literalmente.
Okey. Pu en en tu mundo. Bueno, con eso me dices que el el hacerlo tú solo te encanta, obviamente porque, pues, al hacer tu arte al hacer tu trabajo es como si fuera tu hijo, <chuckles> porque tú lo creas, tú tú le pones tu tu empeño y tu tiempo.
<chuckles> Sí. Ujú.
Pero dime, igual me dices que te gusta estar solo, por lo mismo, pero cuando estás con tus compañeros, supongo, como músico, tienes algún bajista, algún guitarrista, algún baterista, ¿esas personas que te rodean, te hacen sentir tú mismo igual?, ¿te hacen sentir en compañía?
Sí. Sí. Ah Ajá. Sí, sí, la verdad sí ah, eh, éramos en principio éramos 2, em, y bueno, él la verdad que él es <chuckles> él me saca 6 años, y, eh, pero es una, es una gran persona, de verdad es un amor de persona, ese sujeto es una de verdad, e es un, es una persona que la clase de persona que querrías tener en tu vida, es un un una muy buena persona, vaya, y y recientemente, hace unos 3 meses, eh, conocimos a a un chico más y a sus amigos y nos hicimos ya muy cercanos, ya trabajamos juntos, ya colaboramos juntos, ah, ya hacemos eventos juntos, mm
Vale. Claro.
pero, pues es, eh, ah no sé y, pues, igual son como 3, ni 4 meses de conocerlo, ¿sabes?, entonces no es como ajá, es muy poco en realidad, pero sí, definitivamente me me siento muy cómodo con con él y con el otro chico que que ya conocía desde antes. Pues sí, definitivamente es que es que de verdad es un es un amor de persona, o sea, no no te juzga, no se toma nada personal, eh, es muy agradable, la verdad, lo lo, qui gran amigo.
Muy poco. Claro. Entonces, con esto que me cuentas, sí es como muy importante tu compañía, como igual, para seguir siendo tú mismo, ¿no?
Mm, pues pues, sí sí, fíjate que sí, porque yo, antes de de descubrirme <chuckles> como persona, y empezar a a desarrollarme, ya bajo las las bases que yo quería. Am, la verdad, que tuve tuve círculos, donde Tuve un círculo en específico, donde pues, se mm, había había tratos, que a mí, simplemente, me gustaban, ¿sabes? De que usualmente, la gente tiene una manera de llevarse, eh, que que a mí no me gusta. Eh, y y yo la ver la verdad, por ejemplo, yo no soy muy llevado, o sea, yo no yo no soy muy carrilla. Eh, no no O sea, sí sí soy
Claro Ajá. Okey.
pues, cotorreo, pues. Ajá. Sí, sí. Pero pero
De vez en cuando, ¿no? <chuckles> Pero, igual, siempre un respeto de por medio.
E-exactamente. Sí, siento que siempre hay un límite, ¿no? Entonces, eh, en en aquel círculo, pues no no se respetaba. Y me costó mucho tiempo entenderlo, hasta que pues, ya después Y y claro, ahí no me sentía yo mismo, ¿no? O sea, ahí sentía que y no podía ser yo, porque pues, ah, me iban a tundir, o así. Es Exactamente, sí. Y acá, si bien, aún así, pues, eh, no es así como de que mantequilla, porque pues, es una relación, a final de cuentas. Ah, con con estas dos personas, en donde tenemos que funcionar Exacto. A final de cuentas, somos como una banda, ¿sabes? Entonces, am, pues sí, siempre habrá diferencias, pero sí es muy diferente, el círculo de un círculo a otro, ¿no? Lo cómo puede cambiar.
Ajá. No había una sinergia. Claro. Siempre habrá diferencias. Bien dirían que una buena compañía siempre va a impulsar lo que eres y hasta en el trabajo como por lo mismo. Yo creo que una buena compañía te va a hacer un mejor músico y te va a hacer con más ganas de aprender y con más ganas de crear nuevas cosas. Y cuéntame, luego mucha gente se siente frustrada en el trabajo que tiene
Ujú. Ujú. Sí. Ajá.
¿Tú tú qué le dirías a esa persona para que trabaje en donde se sienta más auténtico?
Mm, yo mm, yo soy ah, yo siempre pienso que es es complicado y se dice fácil, pero, eh, tienes que tienes que empezar, tienes que tomar acción. Mm, yo esa esas cosas se sienten, ¿sabes? Mm, si si si una persona tiene este cuestionamiento, muy probablemente es porque siente que no está en su lugar y es totalmente válido. Oh oh, últimamente últimamen en los últimos en las últimas décadas, siento que nos encargamos como como humanidad, como sociedad, de hacer el ser humano, el sentirse humano, lo hicimos como muy complicado, ¿sabes? Em, y y encontrar estos estos momentos o estas cosas que de verdad te llenan, en lugar de, pues, quizá algo que que que para ti es como más gris, am, eh, es muy importante y creo que como sos como humanidad, necesitamos personas que que hagan más arte, porque porque necesitamos cambiar muchas cosas en el mundo y eso se cambia a través del arte. Entonces, yo diría que que que empiece, que se anime.
Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Es anime, ahora sí que hay muchos puntos de vista, muchas perspectivas, a ti te gustaría ver mucho muchos tipos de pensamientos, supongo, ¿no?
Mm, sí mm, sí, en realidad sí, creo que creo que hay cosas, eh, que la gente piensa que son muy valiosas, que quizá otros no se nos ocurren, eh, y viceversa, entonces, eh, ese ese pues esa comunidad, vaya, ese conjunto al final de cuentas no somos uno, somos somos muchos, ¿sabes? Y mientras más, mejor.
Claro. Y al menos en este caso, luego los trabajos pueden ser más más pesados que nos sentimos más atrapados. ¿Crees que uno debe quedarse ese respeto para hacer lo que le gusta? ¿Para sentirse?
¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
Que bueno, que les guste su trabajo y todo, pero se sienten como atrapados, ¿tú qué qué consejo le darías a esa persona para para sentirse uno mismo?
Pues Pues, yo yo creo que siempre es importante, pues, mantener tu trabajo, si si, a final de cuentas te ganas la vida de esa forma y si te gusta, pues qué mejor, ¿no?, pero creo que siempre es bien importante darse pausas y sí se separar el trabajo de la vida y en la vida, eh, tratar de disfrutar con con las personas que uno quiere, tratar de despejarse uno solo, también tiempo para uno mismo es muy importante, pero eso sería tratar de desconectar.
Vale, claro. Pues la verdad, muchas gracias por tus consejos y espero que te vaya muy bien en la música.
Gracias a ti, hermano.